Enfin si je paye, heu, si je paye, heu, quelque chose sur Amazon, heu, je paye Amazon. «Oui, mais Amazon, c'est Amazon France», machin. Je fais: «Non, mais vous êtes des clowns en fait. Enfin, vous voulez juste vous voulez juste pomper le plus de blé possible quoi».
C'est incroyable. Non franchement c'est dingue. Mais oui.
C'est la la moindre transaction, les mecs, ils te prennent, heu, 1 € dessus donc, heu
En plus là j'ai vu comme quoi il y a il y a plein de distributeurs, heu, qui sont retirés donc, heu, il y aura de moins en moins d'argent liquide, heu
Ah bon? OK. Bah il y a alors pour le coup, ça, ils ont pas reçu par chez moi, étant donné qu'ils ont changé le distributeur il y 2 mois donc, heu <chuckles>
Petite information, heu, supplémentaire. <laughs> Ah bah, ça, c'est bien ça. <laughs>
Tu sais, on a un distributeur tout neuf là, il a y 2 mois, donc, heu, ça, ils n'ont pas reçu la note de service à mon avis. <chuckles>
Toujours bien.
Heureusement. Parce que moi, je préfère quand même pouvoir retirer de l'argent au cas où, hein.
Et p C'est sûr. Sinon question, heu, voyage, tu as déjà fait des voyages un peu loin?
Heu, j'ai fait je suis dans le sud de la France, donc un peu loin. En gros, j'ai fait Allemagne
D'accord, OK.